Có chứ bạn, trời ơi, sao hông sợ được? Dân thành phố mì về quê mà bắt, hả, đụng vô mấy cái con mà nó nó nó nó nó <chuckles> nó dạng như là con nó <chuckles> nó cứ ngọ nguậy ngọ nguậy mà thấy ớn ớn lắm kìa. Trời ơi, nó ghê lắm! Bạn biết hông, mà mà cái vấn đề đặc sắc nhất ở cái chỗ này, nó không phải là nó ngọ nguậy không, mà bạn phải cầm nó bằng 2 cái ngón tay của bạn để mà bạn <chuckles> móc nó vào cái lưỡi câu, trời ơi! <laughs>
Nó loe ngoe. <laughs> Mọi người <laughs> Ghê quá đi! Nói chung là cũng hơi hơi là không có cũng hơi hơi gọi là đang sát sinh, đúng hông? <chuckles>
Đúng rồi, mà nó còn chảy máu nữa bạn, nó có chảy máu nữa nha, chứ không phải không. Có, nhưng mà máu nó hơi không có đỏ mà nó hơi khác xíu, ý là cũng có màu đỏ nhưng mà nó hơi sẫm sẫm, nói chung là mình không còn nhớ chính xác được màu nó n nào nhưng nói chung là nó cũng hơi hơi là mơi màu máu đó. Và bạn biết hả, khi mà mình, dạng như là, mình đâm cái cái cái con trùng đó vào cái cái lưỡi câu á, là cái máu nó chảy ra trên tay của mình. Trời ơi, nó ghê lắm! Mà ừ.
Trời ơi, nó có máu luôn hả? Nâu nâu à? Ừm. Trời ơi! <chuckles> Ghê quá trời! Nó đang ngoe nguẩy, ngoe nguẩy xong cái bạn xiên cho nó một cái, xong rồi nó chết.
Đúng rồi, mình xiên nó, mà bạn biết hả phải xiên ở ngay cái đầu của nó, rồi xiên làm sao á cho cái cái thân của nó dọc theo cái độ cong của cái mồi của cái cái lưỡi câu á bạn, chứ đâu phải là xiên thẳng đâu, đâu phải như cái que bạn đâm xuyên qua cái là xong đâu, nên là nó bạn phải, hả, nhồi, bạn phải nhét. Trời ơi, nó khổ! <laughs> Thiệt tình luôn á. Ừ, sau đó thì nói chung ờ.
Ừ. Ừ, hiểu rồi. <laughs> Hiểu rồi! Nhồi. <laughs> Đáng sợ quá trời! Ừm. Bảo sao cái trò này tôi chỉ thấy con trai chơi thôi chứ không thấy con gái chơi mấy.
Ờ, thì chắc là, ừ, con gái chắc không thích mấy cái đó đâu, nhưng mà bạn biết không? Sau khi mà có thể đưa làm được cái mồi câu chuẩn chỉ rồi móc vô chuẩn chỉ rồi á, thì cái bước câu nó nhàn hơn, bạn chỉ quăng nó xuống nước xa xa xíu, xong rồi bắt đầu bạn đứng bạn chờ thôi <chuckles> chứ hổng có làm cái gì hết. Mình lấy cái ghế, hồi đó mình nhớ có cái ghế bằng bằng gỗ á, xong rồi ông mình đem ra đưa cho mình ngồi cái mình ngồi đó, cái lâu lâu mình nhìn qua xung quanh coi có con rắn nào hông, để mình kiểm tra luôn, mình cũng sợ chết lắm bạn. Đấy, nó hết rồi, có nhiêu đó à. <laughs> Ấy, mà cái cái mình còn nhớ cái bước mà lúc mà có con con con con con, a, cá mà nó kịp đớp được cái mồi câu mà nó không phải là con nào nó cũng đớp đâu nha, có mấy khôn khôn lắm, nó rỉa mất cái mồi câu của mình luôn, mình phải lấy lên, lâu lâu mình phải lấy lên mình kiểm tra, mình kiểm tra xong hông còn mồi nữa là mình phải móc cái cái mồi mới vô, nó khổ vậy đó. <laughs> Ừ.
<laughs> Trời ơi! <laughs> <laughs> Ra là vậy. <chuckles> Nói chung là kiểu cũng, ờ cá ở đấy nó cũng khôn ra phết đấy chứ không phải là bạn có khéo léo đến đâu nó vẫn phát hiện ra.
Đúng rồi, nói chung là, ừm, có bữa là mình nhớ là mình ở quê cũng nhiều ngày lắm á, đếm sơ sơ phải 3-4 ngày mỗi lần về như vậy, mà một mùa hè là về vài lần. Đó, tại ba mình cũng còn đi làm, mình đâu có về hoài được đâu, đó, cho nên là nó kiểu là về vài bữa rồi lên lại thành phố, rồi lâu lâu lại về vài bữa rồi lên lại thành phố. Mà mình còn nhớ là ba mình cũng liều lắm, hồi xưa là có lần ngồi nhớ nhậu xỉn xong rồi chạy về Sài Gòn luôn cơ. Trời ơi, giờ nghĩ lại là thấy ớn thiệt! Ừ.
Mình hiểu. Ghê vậy!